Ciao.
Ciao, ciao, come stai?
All tutto bene, tu?
Tutto bene, tutto bene.
Allora, oggi volevo chiederti, una domanda da $1.000.000: credi che la scuola sia uguale per tutti gli studenti?
Vai. Allora, allora, è una bella domanda questa, perché, mhmm, ti dico, ehm, sia alle superiori, che all'università
Mh-mh. Mh-mh.
ho visto 2 realtà differenti, dove, appunto, non sempre, magari, viene premiata, mhmm e, diciamo, il merito, e quindi, non il merito, e, in più, mhmm, non ho mai visto troppa uguaglianza, a livello di, magari, anche, una sorta di discriminazione, o cose del gener
Okay. Mh-mh. Certo.
Non so se tu, magari, hai percepito la stessa la stessa situazione
Certo. Allora, ehm, io ti dico, ho fatto fino al liceo in Italia, ehm, poi, l'università l'ho fatta, in realtà, in Inghilterra, quindi, molto molto diversa, no.
Okay. Eh, dai ve v allora, teniamo l'università come metro di paragone, vediamo, un attimo, se Italia, Inghilterra, c'hanno un po' di differenze, perché, secondo me, ci sarebbe tanto da migliorare, qua in Italia, quindi <chuckles>
Mh-mh. Eh, Inghil Inghilterra è, proprio, completamente diversa. Allora, ehm
Eh, ci credo. Innanzitutto non lo so, eh, perché so che, in alcuni stati, l'istruzione costa molto meno che in Itali in Inghilterra, a livello di costi
Mh-mh.
mh annuali, r tipo, ra ehm, tipo, retta, universitaria.
Allora Dipende. Io ho avuto la fortuna di, ehm, andare nel 2020, e quindi, praticamente, subito prima, ehm, della Brexit, per cui, io ho pagato come fossi una mhmm, una cittadina britannica.
Okay, okay. Studentessa europea? Sì, sì, ho capit
Praticamente. Ehm, costicchia, perché, mhmm, eh, però, io non so, in realtà, gua
Senza fa senza farmi i fatti tuoi, giusto, così, come metro di paragone: quanto è che costa una 1 anno universitario? Poi, suppongo, fosse una pubblica, come università.
Ma guarda, dipende. Allora, sì, ehm però <sighs> oddio, sai che
Non lo sai no no, non mh.
credo sarà stata sui no, no, no, sarà stata sui 4, £5000 all'anno, circa. Ehm
Okay, okay. Ti dico, mi aspettavo molto di più però, sarò sincero. <chuckles>
però, io non ho i la più pallida idea, di quanto costi l'università in Italia. Ti chiedo, qual è il più o meno? Cioè, come funziona?
Okay, eh, infatti. Allora, ti dico, quando hai detto 4 e un qua facciam 4 e mezzo, toh, dai, così, per stare un po' più larghi ci sono un po' sorpreso, perché, mi aspettavo di più, innanzitutto. Io, sono ancora uno studente, all'Università di Bologna e, mhmm, a a ISEE al ehm, al massimo, diciamo, quindi senza, ehm, gli esoneri dalle tasse universitarie, scontistiche, e robe varie, siamo sui 2.500 annuali, compreso di tassa d'iscris d'iscrizione, e tutto il rest
Mh-mh. Mh-mh. Okay. Mh-mh. Mh-mh. Wow!
E ti dico secondo me, l'aspetto economico, visto che parliamo di uguaglianza per gli studenti, è una delle limitazioni più grandi, che abbiamo, qua.
Mh-mh. Mh-mh.
Perché vengono fatti i calcoli, delle tue tasse universitarie, in base all'ISEE, quindi a ehm, soldi, patrimoniali, mobili, immobili, cose così
Sì. Certo.
ma, secondo me, è un documento un po' fasullo, perché non va a, ehm, definire, secondo me, la vera ricchezza
Mh-mh.
finiamolo tale, di un nucleo familiare, ehm, perché rischi di avere anche, semplicemente, con 1 casa intestata, magari, a tua madre, ehm, 40 an eh, via, 40, ciao, 20 anni di mutuo ancora da pagare, però, risulti ricchissimo, quindi, ti sparano, un ISEE altissimo, e di conseguenza, paghi la tassa, ehm, pienamen
Certo. Mh-mh. <chuckles> Sì. Certo. Certo, immagino, mh-mh.
E, desso non so se l in Inghilterra ci siano, comunque, dei programmi, di borsa di studio, scontistiche, esoneri.
Immagino, ehm, allora ci sono programmi, di borse di studio. L'università che ho fatto io, è diversa, pre esempio, da quella che fatto mio marito in Inghilterra. Ehm, a parte, lui, è cittadino americano, quindi, ha pagato, da subito, come, ehm, studente internazionale
Okay. Okay, okay.
ehm, però, ehm, i io ho fatto una scuol un'università, ehm, norma praticamente, n non c n un'università regolare, la differenza è che, le mie lezioni, cominciavano alle 6 di pomeriggio. Quindi, io avevo la possibilità di lavorare full-time, e poi, facevo le lezione dalle 6 alle 9, 10 quel che era.
<chuckles> Okay. Mh, mh. Ah, ti dico, questo è un è un buon vantaggio, eh, perché, ehm, avere gli orari lavoro e università, per chi, ehm, deve lavorare, studiando, separati, è molto utile.
Ehm, sì, sì, sì, assolutamente. Mh-mh. E Esatto. E poi, la cosa bella, è che io ehm, in Inghilterra, c'è questo, modo, di richiedere un loan, quindi, un mhmm, un prestito, per le tasse universitarie. Metti che, adesso, ammonta a, £21.000, okay? Io, uhm, comincio a pagare, ehm, dal momento in
Mh. Sì, un prestito, mh-mh. Okay. Quando inizio a lavorare.
No, dal momento in cui lavoro, e guadagno un tot. Quindi, finché io non guadagno, metti ti sparo una cifra a caso, trentamila euro l'anno, non comincio a pagare.
Mh. Sì, sì, sì, no, ma okay. Okay, loro ti dicono: "Tu puoi re puoi restituire tutto, dal momento che, riesci, a" ci sta, è un ottimo
Se io Sì. Cioè, ti tolgono un po' dallo stipendio. Ma se io, metti, non arrivo mai ai 30.000 all'anno, okay ehm, non so se a 60, o a 65 anni, è come se vada in prescrizione, quindi, non la devo più pagare, e non andrà ai miei figli.
Okay. Ma pensa te! Ma, è un metodo for questo è ma, è fan non la sapevo questa questa cosa, eh. È fantastico!
E infatti Sì, infatti io calcola, adesso, ehm, n non ho un lavoro, momentaneamente. Ho mandato, ovviamente, la riprova, eh, e loro mi hanno detto: "Okay fino a" ehm, credo, "fine duemila ventisei, non sei non sei" sì, "non sei obbligata a pagare, non c'è un tasso di interesse alto" ehm, se non nullo, non adesso, non mi ricordo, ehm, "e poi, quando sarà, ci dovrai dire: "Sì, ho un lavoro, sì, vengo pagata questo"" ehm, però, appunto, non è
Okay. Sì, al prossimo aggiornamento, diciamo Mh, mh, mh. Okay, okay. Ecco. Comunque, vedi, questo è 1 dei metodi, secondo me, più azzeccati, e migliori, per concedere, diciamo, allo stesso modo, a tutti quanti, l'accesso agli studi universitari, ovviamente, perché, uno n desso poi, fortunatamente, per dire, in Italia, paghia parliamo di 2.500€ l'anno, che, possono essere tanti o pochi, a differenza di chi a chi l della persona a cui lo chiedi. Magari, in posti come gli Stati Uniti, dove 1 retta ti viene 30, 40, 50.000€, con questo metodo, ehm, il vantaggio è che, puoi concedere a tutti, l l'inizio degli studi universitari, per poi saldare, eventualmente, s se uno c'arriva quindi, meglio arrivarci a saldare, perché vuol dire che stai guadagnando, e è meglio, e per poi saldare dopo. Quindi, questo è un metodo, secondo me, formidabile, per garantire l'accesso a tutti, cosa che, da noi, non funziona tanto, perché
Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. Certo. Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. Certo. Mh-mh.
questi finanziamenti, eh, non ci sono. Borse di studio, mhmm, praticamente, sono a numero limitatissimo, cioè, per poterci accedere devi devi avere dei requisiti veramente
Certo. Mh-mh. Mh-mh. Immagino.
altissimi.
Mh-mh.
E poi, con il discorso, che ti dicevo, dell'ISEE, eh, ma basta semplicemente che, magari, una persona che, sta bene di famiglia, esca dal suo nucleo familiare, risulta nullatenente, <chuckles> esenzione totale dalle tasse, borse di studio di 4000€ l'anno, e
Mh-mh. Mh-mh. Certo.
Mentre, per, m magari
Infatti, ehm No, perdonami, mhmm, dicevo, per quanto mi riguarda, sia il modo di di pagare, no, di accedere all'università, ehm, sia il modo di fare esami, che è una cosa che ti volevo, in realtà, chiedere, ehm, cioè, in Inghilterra, è completamente diverso. Noi non abbiamo il manuale da studiare, ehm, prova orale, amen. Cioè, io non ho non credo di aver mai fatto, a parte, forse, una presentazione in PowerPoint, che, però, è stata una minima parte, del voto finale del corso, ehm, non ho mai fatto nessuna prova orale, di quel tipo.
Vai, dimmi, dimmi, dimmi, scusa. Vai, dimmi. Okay. Mhmm, eh, ma scusa, e come venivano valutate le conoscenze, allora?
Allora, uh uhm, dipende dal corso, ovviamente, uh uhm, i
Ovviamen ma dipende an da dal corso intendi, dal mhmm, dalla tra tra virgolette, "materia" o proprio dal corso di studi, facoltà?
Entrambe. Allora, nel mio caso, io ho fatto, uhm uh, psicologia aziendale
Ah, okay. Mhmm, okay.
ehm, e, uhm, c'erano diversi vengono chiamati moduli, praticamente, è come, non lo so, uhm, m medicina e, hai, ehm o anatomia 1, anatomia 2, okay, quelli sono i vari moduli. Ehm, noi facevamo delle lezioni, e poi, ehm, dopo, non lo so, 6 metti, le lezioni duravano 8 settimane, ogni modulo, 8, 9 settimane, uhm, o a metà, di queste settimane, o alla fine, avevamo, o un test, quindi, tipo, crocette, cose del genere, ehm, oppure, solitamente, facevamo gli essays, quindi, questi testi, ehm, di ricerca, praticamente, che sono poi come fare, delle, mini, mini tesi, no, su su vari argomenti, ehm
Sì, sì, sì, okay, ho capito. Ci sono, ci sono, vai. Mh-mh. Okay, okay. Sì, sì, sì, ho presente, ho presente. Mh-mh. Sì, ho capito. Però, questi sono sempre, alla fine, e a metà del corso, quindi, nel senso, non c'è il concetto di appello, e, esame, che puoi scegliere tu quando darlo. Tu, a metà o fine semestre barra corso, sostieni l'esame; se lo passi, bene, sennò, vai l'anno prossimo.
No. No. No, no, no, no, no. No. Se allora, se non lo passi, hai la possibilità di rifarlo, tipo, un paio di settimane, 1 mese dopo, okay, quindi, non è che devi aspettare Esatto. Ehm, la cosa del fuori corso in realtà, l'idea del fuori corso, almeno, per quanto mi riguarda, non c'è, in Inghilterra, perché ovviamente cioè, tutti vanno con l'idea di passare, perché, non è come
Ah, okay, oka ti danno, comunque, la possibilità di non rimanere così tanto indietro, okay, oka Mh. Farlo, certo.
per me, il modo di studiare, in Italia, è proprio, mhmm posso dire, un po' stupido. Forse, sono io, che non so studiare in quel modo.
Mhmm, oka No, allora, ognuno, ovviamente, c'ha il suo metodo. È ovvio che, sono d'accordo con te, sul discorso che, una volta che tu con concludi un corso, un un mo modulo, come lo chiami tu, alla fine sostieni quel' esame, è 100 volte, ehm, meglio rispetto al al metodo tradizionale, perché tu, ti sei preparato per 2, 3 mesi, quel tut hai seguito tutte le lezioni, hai studiato a casa, tutta quella roba lì, ce l'hai fresca, sostieni l'esame, lo passi e vai avanti. Qua da noi, invece, ti lasciano libera organizzazione, che è controproducente, perché
Mh-mh. Certo. Mh-mh. Certo. Mh-mh. Certo, certo. Mh-mh. Certo.
eh, io sto o magari, ho frequentato 1 lezione l'anno scorso, non ho ancora sostenuto quell'esame, eh-eh, mi ci vuole il doppio del tempo per prepararlo quindi, sì, sì, sì, ho capito cosa intendi.
Mh-mh. Certo, certo, per ecco, io parlo proprio, poi, dello del dover studiare, ehm, cioè, e p per me è imposs sarebbe impossibile, eh, ed è 1 dei motivi per cui io, poi, non ho fatto l'università in Italia, ehm, avere 300 pagine da studiare, e dover fare un esame orale. Sì, sì, sì, sì, ma non perché la mole di studio sia minore. È diversa. Cioè, quello che io ho studiato, l'ho applicato, subito dopo averlo studiato. Io non avevo bisogno di 6 mesi, perché poi lo lo studiavo e lo applicavo, lo studiavo e lo riapplicavo, pe l'esame finale. Cioè, no non a parte, non mi sarei ricordata niente
Mh. Ah, okay. Te parli, anche, di mole di studio, diciamo. Okay. Okay, ho capito. Mh. È stato più un lavoro propedeutico, diciamo, nel tempo. Sì, sì, sì.
ma poi, tante Sì, sì, sì, sì, abbiamo fatto lavori di gruppo, mhmm cose che, un un po' almeno dall'esperienza, che io vedo, degli altri
Mh-mh.
n non è che ci sono tantissimo.
Ma, comunque, hai amici, amiche, che fanno università in Italia e, no quindi, noti, proprio, anche direttamente, la differenza, okay okay.
Sì, sì, sì, sì, ho conosciuto sì, ho un paio di Sì. Un po' di cose le so, però, cioè, proprio, minimo, mhmm, minimo, minimo sindacale, ecco.
Sì, sì. Allora, ti dico, ehm, sono d'accordo con te, sul discorso dell'esame, i subito, al termine del modulo, però, non ci vedo nulla di male nel cioè, dipende anche un po' dalla facoltà che uno fre tu hai detto che f hai fatto psicologia del lavoro, giusto? Io ho fa io sto studiando, ehm, chimica farmaceutica, è ovvio che, mhmm, se prendi 1 studente di giurisprudenza, ha il suo mattone da studiare, che può volerci più an più o meno tempo, però, è un è un qualcosa che deve fare, necessariamente, per il suo corso di studi. Quindi, il fatto di avere, più o meno, come dicevi te, le 300 pagine da studiare, forse, dipende anche un po' da che cosa stai studiando.
Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh.
È ovvio che n magari, nella nel nel nel tuo percorso di studi, stai facendo qualcosa di più, ehm, pratico, a contatto con le persone, è più utile per te, eh, avere già a che fare con, diciamo, l'aspetto, ehm, lavorativo, di ciò che stai studiando, e poca teoria, in un certo senso.
Mh-mh. Certo. Mh-mh. Mh-mh. Certo.
E, quindi lì, l boh, il mio pensiero s si sposta un po', in base a uno che cosa sta st cioè, se uno fa filosofia, per dire, è ovvio che deve mettersi lì, testa bassa, e leggersi quei 300, quelle 300 pagine, non
Mh-mh. Eh, certo, certo. Per me ecco, per me è più, tipo, mhmm, medicina.
non c'è alt
Cioè, io, avessi fatto medicina
Medicina, sì, sono d'accordo che è, proprio, d d da subito devi metterti lì, a imparare il mestiere, diciamola così, alla brutta. Mh-mh, su quello son d'accor
Esatto. Per carità, uh, ovviamente, la mhmm la teoria, è tanto importante quanto la pratica
Mh-mh. Mh-mh.
però, come puoi studiare 4, 5 libri, per 3 corsi, e pretendere di ricordarti tutto, se poi non lo pratichi? Mhmm
È impossibile. No, no, no, è impossibile. Ma infatti, secondo me, il punto è che ehm, ti prendo come esempio il il mio caso, e spesso trattiamo degli argomenti, che ormai sono superati o obsoleti. Per dire, mhmm, sì, banalmente, mhmm, temp sto preparan anzi no, ho già preparato 1 esame, dove dovevo ricordarmi, a memoria- inutile oltretutto come cosa- ehm, 40 sintesi di 40 farmaci differen 30 di questi farmaci sono inu già sono inutilizzati, e tolti dal mercato. Cosa mi serve a me? A niente.
Mh-mh. Davvero? Mh-mh. Mh-mh. Okay. E perché, il professore, non ha
Non lo so. Non lo so, ma, perché, il programma, non è deciso dal professore, è una cosa già prestabilita, e lui deve rispettarlo. Quindi, devono andare ad aggiornare, secondo me, un po' il corso, in generale.